जी अ, देखिए अ, आप देख सकते हैं कि जो 80-90 का दशक था और जो आज का दशक है, तो जो जनरेशन्स बदल रहे हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है मतलब बेसिकली कि उस टाइम पे लोग कैसे हुआ करते थे, आज के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट हैं। है ना? मतलब कि बेसिकली जनरेशन गैप आ रहा है। तो अ, मेबी आप भी 90s के ही होंगे तो अ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आज की जो जनरेशन है, ठीक है, जिसको हम जेन-ज़ी भी बोलते हैं, तो इन इन इन में ना फ अ, थोड़ा हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा अ, इनको पता नहीं होता है हमारे बारे में, ठीक है? उस जनरेशन के बारे में। बहुत सारे रिचुअल्स पता नहीं होते तो आप इनको ना जो अ, हमारी परंपराएँ हैं, आप उनको सिखाने में कैसे मतलब आपका तरीका क्या रहेगा?
हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।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
हुँ। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल अ, सहज रूप से आपने बताया कि अ, जो आजकल की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा अभद्र अ, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो लोग बेसिकली अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं कूल बनने के चक्कर में। तो कहीं न कहीं वो उनके अ, कैरेक्टर और उनकी वैल्यू को ही घटा रहा है। ठीक है? और आपने जैसे की बताया कि अ, जैसे हमारे जो त्योहार हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, आजकल लोग बस अ, मात्र सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। ज जैसे कि अ, किसी क अगर दिवाली का त्योहार है, तो लोग बस क्या कर रहे हैं कि हैप्पी दिवाली लिख दिया, थोड़े विशेज़ लिख दिए चैट जीपीटी से कॉपी करके और हो गया त्य उम, दिवाली और जब अ, हमारे टाइम पे बेसिकली उस टाइम पे ऐसा था कि अ, लोग एक-दूसरे के घर पे जाते थे, विशेज़ देते थे, जाके बधाइयाँ देते थे और बहुत सारे गिफ़्ट आइटम देते थे। तो जैसे कि ये सारी जो अ, कल्चर्स बेसिकली खो गए हैं। ठीक है? अ, जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल की जो पीढ़ी है बेसिकली कि वो बिल्कुल ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिविटी लेती ही नहीं है। वो कहीं न कहीं उनको ऐसा रहता है कि बस अ, सोशल मीडिया पे कूल बन जाएँ। अ, क सोशल मीडिया पे सो शो ऑफ़ कर दें कि हाँ, मम हम फ़ैमिली के साथ हमने अ, दिवाली सेलिब्रेट किया, रिलेटिव्स के साथ किया। तो वो चीज़ ना कहीं न कहीं गलत है। तो इस इस इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।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
हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। ठीक है। जी। जी माफ़ी चाहूँगा मैं अह, अ, बहुत अ, अच्छी तरीके से आपने बताया है। अ, माफ़ी चाहूँगा इन्टरप्ट करने के लिए। अ, देखिए अ, जैसे कि अ, जब ऐसा कुछ होता है ना जैसे कि उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे और जब हम आज करते हैं ना जो अपना परंपरा आज निभाते हैं तो बच्चों का कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि अ, पापा ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? मम्मी ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके छोटे भाई ने या फिर किसी छोटे बालक ने आपसे पूछा होगा कि अ, भैया ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? मतलब इसका जो अर्थ है ये क्या है? तो अ आप उनको कैसे समझाते हैं?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिज्ञासा तो हर बच्चे के अंदर रहता ही है कहीं न कहीं है ना? और खास करके देखिए अ, मैं मंगलवार को ना पूजा किया करता हूँ, ब बजरंगबली जो हमारे भगवान हैं, उनका पूजा करता हूँ। तो मेरे मामा के बेटे हैं जो सबसे छोटे हैं, वो अभी बहुत छ छोटे हैं अ, 10, 10-11 वर्ष के होंगे वो। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भी एक बार सवाल रखा कि, "अ, आप ये पूजा क्यों करते हो?" मैंने बोला कि, "भगवान का पूजा तो करते हैं," तो बोलते हैं, "मेरी म माता जी भी करती हैं, लेकिन आप हनुमान जी का ही पूजा क्यों कर रहे हो? और भी तो भगवान हैं।" तो देखिए, कहीं न कहीं तो उन्होंने सही भी कहा है ना, क्योंकि जिज्ञासा बना हुआ है कि इतने सारे भगवान हैं, हनुमान जी का ही क्यों कर रहे हैं? तो मैंने बोला, "देखो ऐसा होता है, भगवान तो भगवान का रूप तो सभी का एक ही है, है ना? एक ही शक्ति से सभी का अ, सृजन हो रखा है सभी भगवानों का। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किनको ईष्ट मानते हो जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो आप सोचते हो कि नहीं, मेरा दिल का जुड़ाव इनके साथ बहुत ज़्यादा है। है ना? तो उनकी उनको आप पूजते हो पूरे जीवन भर तक उनको इष्ट मानते हो, तो ये होता है। बाकी भगवानों पे शक्ति सामान्य होती है, किसी पे भी कम-ज़्यादा नहीं होती। आशीर्वाद वो लोग भेदभाव से नहीं देते तो इसी यही कारण था।" तो देखिए, मुझे अच्छा लगा कि उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने पूछा और कहीं न कहीं मैं बताऊँ आज वो 14 साल के हैं और उन्होंने पिछले साल से ही बजरंगबली जी का पूजा करना शुरू कर दिया। सिर्फ़ देखा से की में ही नहीं, जी, जी, जी। देखा से की में ही नहीं बल्कि उनको एक उनकी जिज्ञासा शाँत हुई जो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा था। तो मैं कहता हूँ कि बड़ों का भी कर्तव्य रहता है कि अपने से छोटों को सही ढंग से समझाए, परंपरा में डालने का मतलब ये नहीं होता कि आदेश देके या कमांड देके ढालना। उनको ऐसे जिज्ञासा उनकी शाँत कीजिए कि उन वो बाद में सोचे उस चीज़ को और कहने लगे कि, "अ, नहीं बहुत सही कहा। मैं भी करके देखता हूँ।" जब वो करके देखते हैं तो उनको आनंद आने लगता है तो वो उस चीज़ को अपनाने लगते हैं। जी।
जी। अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ। हुँ। जी। अच्छा। वाह! बहुत सही है। जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसे हम अ, अपने नई जो पीढ़ी है उसको बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए। आप मुझे ये बताइए जैसे कि आज देखिए ना आजकल सोशल मीडिया एप्स बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा इतने इनका जो एल्गोरिदम है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गया है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं। रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं तो ये चीज़ें ना उनके उनको ना अ, जो परंपराएँ हैं उनसे तोड़ रही हैं। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ पे?
हुँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी परंपरागत चीज़ों को अ, अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे पूर्वजों ने वो परंपरा सिर्फ़ एक अ, सभ्यता के अनुसार ही नहीं बनाया, हमारे अ, जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उससे जुड़ा हुआ भी होता है। हम अपना जीवन यापन किस अ अ, किस एक एटीट्यूड किस स्वभाव में करते हैं, वो भी ज़्यादा निर्भर होता है उस म परंपराओं से। तो आजकल जैसे आपने बताया कि बच्चे सोशल मीडिया या गेम खेलते रहते हैं, बिल्कुल। अ, बजाय ग्राउंड में जाने के, मैदानों में जाके खेलने के, अ, जिससे कि देखिए ये कितना अच्छा परंपरा है खेलकूद का। है ना? जिसमें कि आप ग्राउंड में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, आपका दिमाग तो अ, एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न कर ही रहा है। आपका शरीर भी कर रहा है, स्वस्थ भी हो रहा है। आप आलसी नहीं हो रहे हो। अब इस वजह से आपका जीवनकाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, है ना? स्वाभाविक रूप से। और पहले के समय में, अब सोशल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया में जैसे मैंने इससे पहले भी किया बोला कि बातचीत करते रहते हैं नए-नए लोगों से। उनको नए लोगों के साथ जुड़ना है, कल छोड़ देना है। इससे अच्छा तो एक अपना एक स गठित अ, एक अ, इंसान बनाइए जिसके साथ आप व्यक्तिगत रूप से बात कर पाएँ, उनके साथ घूम-फिर पाएँ।
हुँ। जी। जी। हुँ, जी। हुँ। जी। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी।
है ना? अ, उनके साथ चर्चाएँ कर पाएँ, उनके साथ दुःख बाँट पाएँ। ये सभी जो परंपराएँ हैं, इनको अपनाएँ और खास करके मैं आपको एक अ, बात कहना चाहता हूँ जो आजकल त्योहारों में भी जो परंपराएँ चल रही हैं, खास करके जो रिश्तेदार आते हैं, उनको हैप्पी दिवाली, हैप्पी, जो भी अलग-अलग त्योहारें होते हैं, वो तो बोल देते हैं, लेकिन जो सजाने का ढंग है वो बदल ग गया है। नए-नए जो लाइट्स होते हैं, जो विदेशी अ, विदे विदेश से ही कहीं न कहीं प्रभावित होके वो लगा लेते हैं। लेकिन पुराने समय में जो फूल की माला लगाई जाती थी, है ना? पत्ते को सजाया जाता था, कंडील या फिर अ, रंगोली बनाई जाती थी, वो कितना सुंदर होता था। तो उसको भी अपनाएँ क्योंकि उससे घर और भी ज़्यादा रौनक लगता है, सुंदर दिखता है और एक तरीके से भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है वो चीज़। जी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, सही कहा आपने। हुँ। ये तो था। हुँ। हुँ। जी, जी बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया जैसे कि अ, आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब तुड़ अ, तुड़त मतलब बेसिकली वो कटते जा रहे हैं। हमारे जो परंपरा है ना, उससे उनसे कटते जा रहे हैं। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है बेसिकली होता ये है कि जॉब के चक्कर में ना, मम्मी-पापा विदेश या फिर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। है ना? तो मतलब जो फर्स्ट जनरेशन है, उनको तो अपनी परंपराएँ पता है, उनको अपना कल्चर पता होता है। है ना? लेकिन जो उनके बच्चे हैं बेसिकली अ, अब वो क्या शहर में ही पले बड़े हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं अ, वो बच्चे ना बेसिकली उनका जो कल्चर था, उनकी जो परंपराएँ थीं वो भूल जाते हैं। है ना? तो वहाँ पे आप उन पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने अ, जो बच्चे हैं उनको उस चिजस अ, उन चीज़ों से जोड़ें, जो उनकी कल्चर है, जो उनकी परंपराएँ हैं।
हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी देखिए, मैं भी व्यक्तिगत रूप से अ, शहर में ही रहता हूँ और अ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कर्तव्य माता-पिता का भी रहता है कि वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं, किन परंपराओं के साथ अ, शहर की तरफ अ, जीवन यापन करते हैं। क्योंकि बच्चा आपसे ही सीखता है, है ना? घर का बच्चा। और अ, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे का जो एक तरीके से जो वो लोगों से मिल रहा है वो कैसे हैं? है ना? क्योंकि बच्चा जो छोटे में सीखता है, उसी को जीवन मान बैठता है, उसी के साथ अपना जीवन यापन करने लग जाता है, सत्य मा सत्य मान के। तो कोशिश कि देखिए बचपन से ही उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँ। शहर से जुड़ी हुई चीज़ें मत बताइए, अपने गाँव से जुड़े हुए चीज़ बताइए जैसे हमको भी अ, जो हमारी दादी थी, वो बताया करती थी कि, हमारे गाँव में तो ऐसा होता था। 10 पैसे का हम लोग गुड़ लेते थे, चना लेते थे। तो एक उत्सुकता बढ़ती थी हमारी, "अरे! अच्छा ऐसा होता था उस ज़माने में? फिर दादी आप नानी आप कैसे उसमें जाते थे मतलब बस में?" तो मेरी नानी कहती थी, "बस नहीं होता था, बैलगाड़ी में जाते थे, अब तो कितना अच्छा हो गया है।" तो कहीं न कहीं ना फिर उस चीज़ से मुझे व्यक्तिगत रूप से ये समझ में आया कि अरे, चीज़ों का महत्व कितना है? कि साला जो मैं ये जो अ, गाड़ी है मेरा मैं ऐसे ही अ, फेंक देता हूँ या हल्का-सा खराब हो गया मैं घर में बोलता हूँ कि, "अच्छा मुझे तो नया गाड़ी चाहिए।" लेकिन उस समय तो गाड़ी ही नहीं था। तो तब से मुझे ना चीज़ों का महत्व समझ में आया और मैंने अपनाया भी वू वैसे ही बच्चों को समझाना चाहिए, चीज़ों के बारे का चीज़ों का महत्व समझाना चाहिए, पैसों का महत्व समझाना चाहिए, परंपराओं का महत्व समझाना चाहिए, खास करके जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, भगवान से जुड़े हुए चीज़ और खासकर के तमीज़, जो हम दिखाते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने छोटों को। क्योंकि बुजुर्गों को दिखाना भी ज़रूरी है और छोटों को दिखाना भी ज़रूरी है। इस तरीके से अगर एक अ, जो माता-पिता हैं अपने बच्चों को समझाएँ या सिखाएँ, उस तरीके के माहौल में रखें उनको ना, तो मैं भी नहीं मानता हूँ कि कोई शहर अ, अलग कर सकता है इनको परंपराओं से। जी।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, हुँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि कैसे अ, पेरेंट्स को अपने बच्चों को अ, परंपराओं से जोड़ना चाहिए। देखिए अ अ, जो आपने ये बात कही ना कि दादी जी बताती थी कि 10-10 पैसे का गुड़ और चना मिल जाता था बहुत भावनात्मक है मतलब मुझे भी ये चीज़ें फील होती हैं। एक्चुअली मेरी दादी भी ऐसे ही कहा करती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अ, अंततः कि अ, जैसे कौन-कौन सी ऐसी परंपराएँ आप फील करते हैं कि जो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं। 9-10 साल के, 11-12 साल के वो फॉलो नहीं करते उन चीज़ों को मतलब वो इतना जो बदलाव आया है वो कौन-सी परंपरा है?
जी, जी, बिल्कुल। <chuckles> जी। जी। जी। देखिए एक परंपरा तो सहनशीलता का ही है। जिस तरीके से हम सुना करते थे अपने बड़ों को वो आजकल छूटते जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो परंपरा हमारे भाषाओं की होती थी, है ना? आजकल अभद्रता उन भाषाओं में आ रहे हैं, बच्चे-बच्चे गाली दे रहे हैं। चाहे वो जैसे भी घर से हैं वो भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। और तीसरी चीज़ अ, भावनाओं में जाकर बह जाना जैसे कि जो चीज़ वो देख रहे हैं ना उनपे ही वो दुनिया बना दे रहे हैं। अपनी वेशभूषाओं की परंपरा ही हो गयी। आजकल अभद्र कपड़ों का भी, है ना? चलन हो रहा है। तो ये भी जो है अलग है बिल्कुल मेरे हमारे समय से।
जी, जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मुझे आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज के लिए धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।